En fait, je crois que je m'en rendais compte toujours quand je partais. Donc je culpabilisais, je m'excusais et puis, heu, et puis, je revenais, je faisais pareil. <chuckles> Mais je m'excusais, mais souvent, mais comme on est très proche et qu'elle est très tolérante, elle savait, en plus, que j'étais effectivement dans des périodes tourm tourmentées, enfin, elle elle elle était, heu, elle était tolérante, oui. Donc, heu, mais, j'avais de la culpabilité, oui et puis, et puis, des regrets parce qu'on dit toujours: «Oh mais ce temps que j'ai passé, c'est dommage, parce que j'aurais pu faire autre chose plutôt que de tourner en boucle sur mon travail, quoi. C'est dommage». <chuckles> Donc, heu, voilà.
Ah oui. Ah oui, d'accord, OK. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc avec le recul, tu tu culpabilises quand même un petit peu de cette période ou maintenant ça va? C'est du passé, heu, ta copine, heu, elle t'en veut pas donc ça va, c'est heu, c'est c'est de l'histoire ancienne?
Ça y est. Il y a jamais eu, il y a pas eu de récrimination de part ou d'autre. Donc heu, c'est pour moi, il y a pas de sujet, c'est plutôt de moi à moi de me dire à un moment, investir mon temps au bon endroit, c'est important et y compris et notamment, quand on entretient des liens, c'est là où il faut savoir où on met le curseur parce qu'on peut aussi, heu, dans une vie très chargée, passer du temps avec des gens dont on se moque complètement. <chuckles> Ouais, il y a ça aussi.
OK. Ah oui. Mmh. C'est vrai. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, heu, surtout au travail, ouais, tu veux tu vois des fois plus tes collègues que ta famille, alors que bon, ces gens-là, tu as rien à leur dire, à part parler boulot, donc, heu, ça peut être aussi
Oui. C'est ça, c'est ça, c'est plutôt ce déséquilibre que je regrette, mais bon qui était une période de ma vie, donc je me culp je me flagelle pas, c'est comme ça et puis, voilà, je jonglais, heu, c'était comme ça. Mais heu, si j'avais des conseils à donner ou si, j'a a par exemple, à mes à mes enfants quand ils rentreront dans la vie active, c'est de d'être vigilant à ça, c'est-à-dire de de ce d'écouter ces signaux quand, heu, quand je m'excusais pour dire: «Oh là là, je suis désolée, j'ai pas arrêté de travailler parler de travail», de de d'agir plutôt que de refaire la même chose après, quoi. <laughs>
Oui, bah, tu as raison. Mmh. Ouais. OK. Mais justement, tu me parles, heu, de tes enfants. Comment ça se passait justement avec, heu, avec ce tout ce travail que tu avais pendant cette période-là? Est-ce que, heu, avec tes enfants, heu, tu as senti aussi qu'il y avait une petite distance qui se crée forcément, heu ou alors ça allait là?
Mmh.